Eee, ya as
Heyecanlandıkları anlar için.
Evet ya, aslında şey güzeldi. O, eee, hani o dağa çıkmak çok güzel bir, eee, tecrübeydi. Hani böyle dağa çıkan jiplerle çıkmıştık. Çıktığımız zaman da böyle bir yamaçta duruyorduk gerçekten, ya 1.700-1.800 metrede oluyor olmamız lazım. Arkamda tabii ki hoca duruyor ve bir anda böyle boşluğa doğru "Koş şimdi." dedi bana. <chuckles>
Hı hı. Süper. Anladım. Hı hı. <chuckles> Ah. Peki, bana biraz daha anlatır mısın? İlgimi çekti açıkçası. Bu yamaç paraşütü nasıl başladı? Öncesinde bir, emm, bunun için hevesin var mıydı yoksa ailenle birlikte mi karar verdin bunu yapmaya?